Kak, Kakak pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan terus Kakak kayak tersesat gitu atau nyasar gitu, Kak, pernah nggak kayak gitu?
Pernah, Kak, jadi waktu itu, eee, sebenarnya ini tuh nyasar yang tidak direncanakan gitu, Kak, <chuckles> kalau nyasar emang tidak direncanakan ya? Iya, jadi, eee, aku kan ke Lombok nih, Kak, tapi kita tuh ke Lombok tuh baru banget, eee, pasca Covid, jadi pas penerbangan awal-awal tuh dibuka Kak. Nah aku sa temen aku 2 orang dan suami aku waktu itu ikut, jadi kita ber-4 nih, Kak. Kita nginep di daerah Kuta yang ada Mandalika sirkuit Mandalika, Kak, gitu, iya.
Oke, bener sih. <laughs> Oh gitu. Oh gitu, oke oke menarik banget sih, tapi sampai tersesat waktu itu, Kak?
Nah mhm. Jadi awalnya, kan, eee, pada saat Covid itu tuh bener bener kayak pariwisata lumpuh banget ya, Kak, ya? Pas itu untuk Mandalika yang mungkin seharusnya hidup, itu tuh bener-bener kayak sepi banget dim dan daerah aku villa itu juga sepi banget, Kak. Nah jadi waktu itu kita tuh ngerencanain biasa, Kak, kalau misalkan jalan kan kita ada, apa namanya, eee, lokasi-lokasi yang udah kita incer nih ya, Kak, ya. Nah pas kita diantar angkut bener banger, Kak, nah kita dateng lah nih ke-1 pantai, kita udah sengaja kan nih berangkat dari pagi, ternyata pantainya mengecewakan, Kak, eee, iya jadi nggak sesuai dengan gambaran yang di Google juga tuh, Kak.
Betul. Oh iya kayak itinerary gitu ya, Kak? Aduh. Oh iya, gimana tuh gambarannya tuh, Kak, yang Kakak harapkan seperti apa, yang yang kejadiannya seperti apa, Kak?